ใช่ครับ ใช่ คือดูไม่ปกติเนาะ คุณหมวกเนาะ
อืม แต่ว่าที่บ้านอะ สามีจะเป็นคนที่ คี่ อ่า เคร่งกับเรื่องพวกนี้มาก คือตัวหมวกเองอะ เป็นคนถ้ามีอะไรไม่พอใจอะค่ะ บางทีนะเราจะ ถ้าเป็นเรื่องใหญ่มาก ๆ จริง ๆ อะค่ะ เราก็จะไม่คุยกับเขา เราก็จะเงียบก่อนจนกว่าอารมณ์มันจะดีขึ้น อย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าสามีอะจะเป็นคนที่ไม่ได้ จะไม่คุยกันวันหนึ่ง คือไม่ได้เลยอะค่ะ ต้องคุย ต้องพูด มีอะไร ก็คือให้บอกเลย จนสามีต้องออกกฏมาว่า เราจะมีประชุมกันทุกอาทิตย์ หรือทุกเดือน อย่างเงี้ยค่ะ ประชุมกันเหมือนพูดกันมีหลายคนเนาะ แต่จริง ๆ มี 2 คนเนี่ยแหละค่ะ คือคุยกัน
อืม ครับ อืม ครับ ครับ ครับผม อืม อา ครับ ครับ อ๋อ ครับ อ๋อ นั่นก็เป็นวิธีการ แล้วก็ อ่า ทางออกที่ดีเลยนะครับผม มีการแบบว่านัดวันประชุมกัน เคลียร์กัน มันแสดง มันแสดงให้เห็นว่า ตัวคุณสามีอะครับ ก็พร้อมที่จะปรับตัวเข้าหาเรา แล้วก็ถ้ามีอะไรที่ อ่า ตัวคุณหมวกอยากให้แก้ไขอะ คุณสามีก็พร้อมที่จะรับฟังครับ ซึ่งตัวบ้านเองมองว่า เฮ้ย มันเจ๋ง นะ วิธีเนี้ย ใช้ได้เลยนะครับผม ตัวบ้านยังไม่เคยลองทำ เลยครับคุณหมวก
ค่ะ ค่ะ ค่ะ